Naku. Oo naman dapat nga may ano talaga, eh, kaya nga 'di ba, may age limit kasi kung ano ano naman ang nakikita. Alam mo ay nako, may nakita kong bata, edi nasa ano kasi kami parang entertainment room tapos p'wede mong palitan 'yung ano channel gan'yan, habang naghihintay, eh, nagpunta ng YouTube tapos mga ano, psychic hindi, hindi, hindi, hindi yung ini hindi 'yun hindi gano'n, iba weirdo, sobrang weird parang psychotic, kasi 'yung pinapanood niya parang pang pang baliw ba o parang psychedelic. Hindi Hindi ko alam ano bang term dun basta naka hmm.
<laughs> Totoo. Oo. Sa 'tin. Oo. Ay. Ah, oo. Ay 'yun ang pinili niya. Ah. May kakaiba para sa bata, oo. Ay naku.
Ayan. Hindi pare pati sa matanda ayun ako bitin, ah. Sige kumain ka na muna.
Ah, okey sige maraming salamat sa 'yo.
Sige paalam.